Lì ho detto: "Io con quello non ci voglio parlare". E tutti mi diceva "Mike, ma perché?" "Eh non s onestamente non so spiegarlo, intuito, istinto".
Perché? <chuckles> Ecco, è una cosa di pelle diciamo.
Poi magari faceva Esatto, poi alcu alcune volte era vero, nel senso, quello faceva mare marachelle, faceva dispetti in giro. Quindi cioè, io con quella gen lì non ci vo esatto, non ci voglio avere a che fare. Invece alcune vol non ci vuoi parlare, poi magari era uno che andava tutte le domeniche in chiesa, era pulito, ci potevi parlare, simpatico. Quindi proprio una cosa mia d'istinto e intuito che ho, non so, il famoso sesto senso. Come spiegarti? Una cosa proprio m mia che ho e uso su tutto e va
<chuckles> Un po' insomma, okay. Chiaramente, beh sì. Okay, eh no, no. E beh, sono son doti anche queste. Son doti, assolutamente.
e va anche sotto l'aspetto della stanchezza, se voglio fare una cosa se me la se cioè piuttosto dici: "Io voglio fare quella cosa", poi dici: "Ma la vuoi far davvero o la vuoi fare solo perché te l'hanno detto? Perché se non hai le forze di farla" oppure, che ne so, mi chiedono di fermarmi 2 ore in più al lavoro
Certo. Okay.
alcune volte dico di sì per, ehm, diciamo dovere del lavoro, quindi senso del dovere.
Certo, ci si un pochettino, ci si v cerca di venire incontro, no, in un po' in tutte le situazioni. Ecco. <chuckles>
E alt e prima ero sempre sì, super disponibile, c'è da fermarsi, mi fermo, f tutto quello che vuoi.
Sì, a prescindere, invece adesso un po' più di attenzione su questo, okay.
Esatto. Braviss usando la logica, dico: "Ma scusami, magari appunto ho una fidanzata che mi aspetta a casa, <chuckles> piuttosto che star 2 ore qua, vado 2 ore prima a casa, sto con lei, ci guardiamo un film, ci raccontiamo la giornata". Capito? Cioè è pi è più logica come cosa, non che, prima il lavoro.
Giusto. Giusto, giusto, eh. E beh, giusto, certo. E no, è chiaro, chia
E quindi ho imparato anche a gestirmi trami cioè tramite l'intuito, e la logica ho provato appunto a gestirmi, ehm, proprio la vita intera.
Okay, okay. Beh è un'ottima cosa direi e visto che, diciamo, hai sviluppato questo ehm, questa capacità con esperienza, col tempo, eccetera, hai anche dato consigli magari a, uhm, fidanzata, amici, parenti, diciamo che <chuckles>
Cioè, proprio <clears throat> uhm, ottimissimo. Ecco lì lì sono un po' più un po' più prezioso.

Allora, <sighs> alcune stazioni bene, quindi strafelice, orgoglioso di me stesso, altre, ehm, proprio nel senso: "Questa non potevo evitare, potevo appunto seguire la logica". Nel senso, mi spiego meglio: oltre intuito io sono anche un ragazzo molto, ehm, istintivo.
Oka Bene, bene, ottima cosa.
Quindi, questa cosa mi è, mhmm, ci ho fatto caso e l'ho scoperta, soprattutto quando da piccolino lavoravo, i primi stipendi, volevo <chuckles> ehm, avevo i primi soldi, quindi, volevo una cosa e me l'andavo me l'andavo a comprare.
Certo. Chiaro. <chuckles> Bene, bene. Avevi le prime, diciamo, le prime disponibilità economiche. <chuckles>
Poi Esatto, esatto, andavo a comprare tipo un-un paio di scarpe che, ehm, costava 200€. Bom, vado, non ci penso, i soldi ce li ho. Tanto viv tanto vivevo vivevo vivevo con mia madre, quindi appunto le spese, queste cose qua non non devo gestirmele. Crescendo, c'è stato un periodo in cui <chuckles> l'intuito è è stato molto, uhm, più influente della logica, nel senso vado a viver da solo e però il mio pensiero era sempre quello. Quindi arrivavo a a non avere appunto i soldi i soldi per la bolletta, mia madre che mi diceva: "Come gestisci i soldi, sei non sei capace, non devi comprare quello, non devi ascoltare appunto l'intuito, l'istinto, se è prima di seguire la logica, quindi paghi l'affitto, le bollette e magari ti fai un minimo di spesa, metti da parte e poi se avanza qualcosa ti ehm ben volentieri ti compri ti togli lo sfizio!". Quindi etto: "Ah o effettivamente è vero.". E questo ho provato sua mia pelle; però c'è stato alcuni casi come: ero a Mila lavoravo a Milano 1 anno e c'era 1 paio di scarpe. Passo in centro a Milano e ho etto: "A Io quello lì me la devo comprare!". Però non l'ho comprato subito. "Mi", esatto: "Mi piacciono proprio, ehm, lo devo comprare.". Non lo compro subito in quel momento lì. Va vagai l'ho comprato il giorno dopo e boh, appunto ho speso una cifra giusta, 180, 200€. Va benissimo. Poi no ho smesso di acquistare, ho pagato ho fatto le mie spese. Un'altra volta trovo una maglietta, ho detto: "Vabbè poi posso prenderla, magari scende di prezzo, controllo!".
Okay. Via, okay. <chuckles> Certo. Okay, perfetto. Beh es immagino. <chuckles> Chiaro, chiaro, oka E poi <chuckles> Ben volentieri, certo. <chuckles> È chiaro. <tsk> Certo. Ah! Okay. Bene. Mi piacciono proprio. <chuckles> Okay. Okay. Bene, okay. Ah!